Bukan iklan, kayak Reels Reels Reels gitu loh Reels gitu loh.
O oh kayak Reels.
Heeh, kayak a kan kan aku kesehariannya biasanya iya, kesehariannya kan nonton Instagram ya? Eee, ngeliatin Instagram. Jadi kayak e eee, ngelihat Reels-nya itu, kadang ada yang bikin tambah galau, kalau pas kita suasana galau. Terus kayak, apa ya? Eh
YouTube Short, gitu ya? Mhm. Hmm, jadi mempengaruhi mood kamu gitu ya ketika kamu misalnya lagi biasa-biasa aja, terus tiba-tiba ngelihat Reels-nya yang lagi sedih, atau mungkin lagi ada yang ke kecelakaan gitu kan kayak terluka gitu, kayak langsung berubah mood-nya gitu ya?
Terus kayak, apa ya? <tsk> Eh heeh, kayak gitu sih. Mhm. Bener. Kadang ini sih, kayak aku juga heran juga sih kayak, eee, sosmed tuh kadang tahu perasaan hati kita. Jadi malah ditambahin ditambahin seolah-olah kita itu, eee, apa ya, bisa lebih se sedih lagi gitu loh. Ya bukan
<laughs> Eee. Mungkin kayak, kamu lagi berantem sama pacar terus tiba-tiba muncul quotes-quotes yang, "Lupakan saja pacar seperti itu," gitu ya, cari aja pacar yang lain, gitu? <laughs>
Mhm. Nah, kayak gitu. Bener bener, buk <laughs> iya, kayak gitu kan malah bikin tambah, apa ya, bikin tambah, <sucks teeth> eee, stres ya mungkin ya, untuk sebagian orang heeh, kayak gitu sih.
Galau. Eee. Oke oke. Tapi tadi heeh. Tapi tadi kan kamu bilang kalau kamu tuh memang mengatur si screen time-nya itu di handphone udah ada di dalam ya? Tapi kamu ada nggak sih rekomendasi aplikasi gitu di luaran sana yang bisa diinstal, terus bagus juga untuk bisa membantu mengatur waktu screen time kamu, gitu?
Mhm. Iya. Hmm, oke oke. Kalau rekomendasi aplikasi aku kurang tau sih, Kak. Soalnya kan aku udah, apa ya, <sucks teeth> udah ada fiturnya jadi aku nggak terlalu, eee, nyari-nyari yang lain sih. Mungkin ada sih, kalo dicari keyword-nya kayak screen time gitu mungkin ada sih harusnya ya. Mhm.
Mhm. Hmm. Mmm. Iya sih. Lebih nyari ke App Store-nya aja gitu ya?
Mhm, at atau mungkin bisa di kayak alarm juga gitu. Pakai alarm bisa sih menurut aku kayak mhm.
Oke oke. Oh, kayak pomodoro gitu kan? 25 menit fokus, terus kayak 5 menit istirahat dulu, gitu ya? Oke. Tapi kamu ada nggak sih kayak ritual kecil gitu yang kamu lakukan sebelum tidur nih, biar nggak ke distract sama screen time lagi? Biasanya.
Bener bener, kayak gitu. Oke, kalau gitu kecil sih, eee, aku sering sih ngelakuin hal ini ya Kak, ya. Eee, apa ya, kayak, eee, do not disturb gitu loh, Kak. Jadi kayak kita itu HP-nya di yah itulah d mode do not disturb iya, gitu, biar enggak ada notifikasi-notifikasi yang masuk, kayak gitu. Itu pertama ya, terus kalau yang ke-2 mungkin aku sering juga kayak, eee, ngeletakin HP itu jauh dari tempat tidur aku.
Apa tuh? Oh. Mode-nya ya, diubah. Mhm. Oh, jadi susah digapai gitu ya?
Mhm. Bener, jadi kalo kita udah, eee, ngerasa ngantuk kan kita mager juga ya Kak ya untuk gerak mungkin, eee, kayak gitu sih, Kak. Heeh.
Mhm. Benar benar.

Oke, kalau untuk itu sih aku biasanya ya, Kak, ya, bangun tidur tuh emang bener sih, aku selalu ngelihat handphone dulu mungkin kayak, eee, sebatas cuma ngecek, eee, waktu, ngecek jam, gitu, ya.
Mhm. Mmm. Mhm.
Nah, mungkin kayak ngecek notifikasi, kalau ada notifikasi yang penting-penting gitu, atau kadang juga sering kayak ngeliatin, eee, sosmed gitu sih, untuk kayak sekedar lihat-lihat ini lah, berita lah, mungkin ya, heeh. Terus Heeh? Gimana tuh, Kak?
Mhm. Tapi mhm, terus? Iya, terus terus, <chuckles> terus gimana setelah siangnya?
<chuckles> Oke, kalau siangnya kan, kalau untuk keseharian kan kerja ya, Kak, ya, kerja itu kebetulan itu kerja aku sih kayak freelance gitu, Kak, jadi emang, eee, membutuhkan heeh, emang membutuhkan screen time yang agak lama sih, Kak.
Heeh. Oh, di rumah jadinya kerjanya? Oh, karena dipakai untuk kerja ya, screen time-nya ya, bukan untuk kayak scrolling-scrolling doang gitu sosial media gitu enggak ya, buat nonton mungkin nggak? Oh.
Mhm. Bener, bener. Mhm, iya. Bener bener, ya, ih ya, itu sih, Kak, mungkin kalo untuk
Terus sampai malam?
Kalo untuk sampe, eee, malemnya ya, itu mungkin setelah kerja juga kadang ngecek sih, Kak. Ngecek, eee, hp mungkin sebatas ngecek WhatsApp ya itu, mungkin ada informasi-informasi yang penting atau mungkin, eee, keluarga yang menghubungi itu kan penting juga ya, Kak, ya. Mhm, jadi emang setiap hari ngecek sih, kalau aku, Kak, mhm.
Mhm. Mhm mhm. Tapi Tapi kamu pernah ada nggak sih, kayak momen gitu dalam sehari dimana kamu tuh kayak sengaja untuk menjauhi dari handphone kamu, gitu? Terus kayak ada efeknya nggak sih ke mood kamu, gitu?
Oke, mhm. Eee, kalo untuk itu sih, aku pernah sih, Kak, sekali, kayak, apa ya, pas aku lebih ke burn out ya, kayak, "Waduh, kalau aku ngelihat HP sih aku malah bisa tambah ini", gitu loh, karena waktu itu kayak ada masalah lah, eee, sama pasangan aku, ya.
Oh. Mhm mhm. Oh, <laughs> itu mah kayaknya bukan ngehindarin handphone. <laughs> Iya, menghindari WhatsApp itu mah.
<chuckles> Jadi emang menghindari, ya. <chuckles> Iya, kan tapi menghindari, Kak, itu. Biar screen time-nya tidak terpaku ke iya. Ya, itu mas termasuk kayak gitu sih, Kak, kalau aku, mhm.
Oh, tapi pernah nggak sih, kayak misalnya kamu tuh kayak menghindarinya gara-gara misalnya kayak kamu tuh matanya lelah, atau mungkin kayak kamu ngerasa, wah, udah nggak produktif gitu, ngerasanya tuh, kayak ak kamu tuh kayak terlalu banyak scrolling misalnya, kayak kebablasan gitu pernah kayak gitu nggak, sih?
Hmm. Oke, pernah sih aku di saat itu wa kayak ada fase yang pas itu emang aku nggak ad lagi nggak ada kerjaan, lah. Jadi emang, eee, keseharian aku tuh cuma kayak nontonin Instagram, nontonin YouTube kayak gitu-gitu. Jadi kayak, eee, pernah di tahap kayak aku pernah, "Waduh, kalau aku cuma kayak gini terus, aku nggak bisa hidup, dong.", istilahnya kayak gitu, ya. Mhm, nggak bisa kayak ya, bener, buang-buang waktu, aku nggak bisa dapet uang, nggak bisa nyari makan lah, mungkin kayak gitu sih, Kak. Mhm, jadi aku heeh.
Mhm, gabut. Oh. Mhm. Hmm, kayak buang-buang waktu gitu ya, rasanya, ya. Mmm. Berarti mood mood kamu tuh, kayak gimana tuh, rasanya?